Ich will ehrlich sein, ich glaube, da habe ich nicht viel gelernt damals, als mehr als heute. Es ist ich Leistungsdruck habe ich bis heute nicht wirklich. <snorts> Ich hatte ihn auch damals nicht, like, die Sachen wurden benotet und wenn's halt scheiße war, war's halt scheiße. Ne? Wie gesagt, da war ich ja immer sehr im Sinne von: „Ist mir relativ egal.“ <snorts> Das ist mir tatsächlich heute noch egal. Es ist mehr so, dass ich selbst damit glücklich bin, wenn ich der Meinung bin, ich habe mich tatsächlich mir tatsächlich Mühe gegeben, das Ergebnis ist gut. Aber wenn das der Fall ist, dann war's am meistens auch 'ne gute Bewertung, also, <snorts> ja.
<snorts> Ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja. Okay, okay, ja, verstehe. Ähm, sag mal, du hattest jetzt auch, ähm, ja vorhin erzählt, so nach dem Schulwechsel hast du dann angefangen, Freunde zu finden. Wie wichtig ist dir denn heute dieses Thema oder das Gefühl, dazuzugehören?
Jo. Äh. Nicht so, tatsächlich. Ich bin immer noch einfach ich bin jetzt immer quasi, <giggles> zus i Ich habe das Gefühl, dass wenn ich wieder komplett alleine wäre, damit immer noch okay wäre, aber ich weiß, daf würde auf jeden Fall trotzdem meine Freunde nicht missen wollen. Ne, ne die liebe die liebe schon von Herzen, aber, ne, ich würde damit immer noch klarkommen.
Nicht so, hm? Ja. Ja. Verstehe. Ja. Also, du kommst. Mhm. Okay, also du genießt deine Freundschaften, aber du bist jetzt auch nicht unbedingt davon abhängig. Das ist ja eigentlich 'n
Ja, und ich glaube, das geht tatsächlich meinen Freunden auch allen ungefähr so und deswegen verstehen wir uns, glaube ich, auch ganz gut, weil da alle ähnlich ticken. Irgendwie ich habe auch Freunde, von denen ich halt quasi Monate keinen Kontakt habe und dann sehen wir uns wieder, das ist genauso wie vorher also <giggles> Ja.
Ja. Das Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gesund, sage ich mal so. <laughs> Kannst du dich denn an eine besonders schöne soziale Erfahrung aus deiner Schulzeit erinnern?
Jo, ich denke auch.

Äh. Wir hatten 'nen Mitschüler, der, äh, aus den Philippinen, glaube ich, war. Und der hieß, äh, Hui, glaube ich, also, geschrieben H-U-Y.
Mhm. Ja. Mhm.
Äh, das ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Hat natürlich keiner so ausgesprochen. Wenn jemand H-U-Y heißt, dann heißt der Hui.
Ja. Ja, ja, ja, okay.
<chuckles> Ja und das, äh, d d der war auf jeden Fall immer gut dabei. Mit dem war ich auch tatsächlich so einer meiner ersten Freunde, war der Huy. <chuckles>
Ja, okay.
Und der war auch so 'n klassischer Klassenclown. Und der hat mich dann k auch damit quasi mehr dazu gebracht, auch selbst mal mehr Witze zu machen, anstatt immer nur so ich vor mich in der Ecke zu brüten. <giggles> Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, da mehr in den sozialen Einstieg zu finden. Also, äh, Shoutouts an Huy, cooler Typ.
Ah, verstehe. Ja, ach super. Mhm. Ja, klingt, äh klingt auf jeden Fall, ähm, nach 'ner coolen Erfahrung. Habt ihr denn heut noch Kontakt?
Mhm. Tatsächlich überhaupt nicht. Das ist einer von den Leuten, die ich die man als Schulfreund hatte und dann nie mehr wieder gesehen hat. <snorts>
Ach, das ist ja auch oft so, ne, da kann man die schönsten Erlebnisse zusammen haben und dann, ähm, geht das Leben einfach weiter. Man entwickelt sich in unterschiedliche Richtungen.
Ja, schon. Ja, sind wir einfach, irgendwann auseinander gedriftet, ja. Passiert.
Möchtest du noch deine deine schwierigste Erinnerung oder w ja, deine schwierigste Erfahrung im sozialen Bereich teilen aus der Schulzeit?
<groans> Das ist schwer zu sagen, was das tatsächlich war.
Ja.
Vielleicht so 'n bisschen, äh ich ich bin ich musste mal 'ne Klasse wiederholen, bin sitzen geblieben.
Mhm.
Da mit den, äh dann mit den Eltern dahin zu gehen und quasi ausgefragt zu werden, ob ich irgendwelche Probleme habe, ob mir geholfen werden kann, ich fand das alles super unangenehm und ich ich wäre einfach lieber im Boden versunken. Also, ah, das das war übel.
Mhm. Das ist verständlich. Ja. Ich glaube, das ist verständlich, wenn man sitzen bleibt. Du, ähm, das war richtig schön, dir zuzuhören und da die Erfahrung, ähm, ja, mitzubekommen. Und schön, dass du das noch mal so durchleben wolltest mit mir zusammen. Danke dir.
Ja. Jo, ja.

Äh, teils, teils. Ich mochte in meiner Abizeit Mathe sehr gerne, obwohl ich n kein Mathe kann, bis heute nicht. <giggles> Bin schrecklich drin. Aber ich hatte da einfach 'n coolen Lehrer. Ansonsten hat mir, äh, Ethik und Philosophie immer am besten gefallen, einfach weil man da viel über so tatsächlich tiefgründige Gedanken reden kann. Äh, das hatte ich dann damals auch schon. Ich hatte immer 'ne gute Note in Ethik, also, so als einziges gutes Fach quasi. <snorts> Auch damals schon, das hat sich auch immer durchgezogen. Als ich dann Philosophie wählen konnte, zieht es zog sich das da auch durch, weil es praktisch dasselbe ist.
Mhm. Okay, okay, spannend. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und sage mal, hat denn, ähm, so diese dieses Einbringen in den verschiedenen Fächern oder auch diese Lieblingsfächer, die du hattest hat sich das bis heute irgendwie durchgezogen, vielleicht auch mit der Berufswahl? Oder würdest du da jetzt rückblickend auch vielleicht noch mal was ändern?
Äh, Berufswahl hat tatsächlich wenig damit zu tun gehabt. Ich habe einfach Job genommen, der da war. <laughs>
Okay, verstehe, ja.
Ja, ne? Das war mehr so ist halt Job, den mache ich fürs Geld und wenn ich daran Spaß haben kann, hey. <snorts> auch ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht so, dass ich mich da aktiv einbringen müsste. Ich bin Security Guard. <laughs> Ja, ansonsten aber ich, äh, habe auch 'n Studium gemacht und da war ich tatsächlich relativ aktiv dabei. W was ich immer bisschen seltsam fand, weil dadurch, dass die Kommilitonen da so leise sind und einfach nur sich berieseln lassen, vielleicht Notizen schreiben, manchmal weird. Ich war immer 'n aktiver Mitarbeiter da auch. Das einfach im auch mit dem Dozenten immer diskutiert über: „Ist das nicht eigentlich so und so, jetzt nenne ich noch Aspekt und so. Ja, das ist machen wir in 2 Sitzungen, aber stimmt.“ <laughs>
Mhm. Ja, okay, verstehe, ja. Mhm. Tatsächlich, okay, gut, ja. Ja. So, der der Horror aller Professoren. <laughs> Jemand, der alles hinterfragt, ne, oder auch oder auch positiv, ne? Jemand, der der wirklich interessiert ist.
Nicht wirklich, ich glaube ehrlich gesagt ne, ich Ja, ne, ich glaube, die mögen das tatsächlich alle ganz gerne. Die sind, glaube ich, tatsächlich froh, dass einfach nur einer sitzt und tatsächlich Bock drauf hat, wirklich da zu sein und mitzumachen.
Ach so, okay gut, das ist ja auch schon 'n bisschen traurig dann <laughs> so vom vom Gesamtbild her. Ja.
Ne. Ja, ich habe mich ja, 'n bisschen, wenn halt alle sitzen, einfach <giggles> ja, alle sitzen und schweigen und du denkst dir denkt dir so: „Oh, könnt ihr nicht ich habe doch so 'ne interessante Frage gestellt, will nicht jemand beantworten?“, ne, so. <laughs> Er so: „Ja, schon, komm, lass uns doch dem armen lass uns dem armen Vortragenden mal helfen.“
Also, für die Professoren, wenn dann sonst irgendwie einfach keiner Ja, ja, okay, gut. Ah ja schön, dann warst du der Retter quasi. <laughs> Ja, du sage mal, ähm du sagtest jetzt, du hast nie Hausaufgaben gemacht und so also, ich glaube jetzt heutzutage also, ich weiß nicht, da würden wahrscheinlich dann auch irgendwelche Briefe an die Eltern rausgehen. Aber generell es gibt ja jetzt auch heutzutage immer mehr Ansätze von von Schulen, die, ähm die so 'n bisschen weggehen von diesem Notendruck, Leistungsdruck. Also, gerade auch in Skandinavien, da ist ja viel projektbasiert und Noten kommen erst viel später ins Spiel. Hm, wie würdest du denn, ähm oder was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich über das Thema Leistungsdruck beibringen?
Ja, 'n bisschen. <snorts> <laughs> Ja. Mhm. Hm, habe ich gehört, ja.

Ja, ich das weiß ich tatsächlich noch, weil das war tatsächlich einschlagender Moment eher. Das war ich war als ich dann später älter war, so, s das war so kurz vor Abi, da war ich, also, so 16, 17, ähm, da war ich dann nach 'nem Schulwechsel, der tatsächlich meine Probleme da 'n bisschen gelöst hat. <chuckles>
Aha. Ja. Okay, okay, ja.
Ja, weil ich da quasi diesen Ruf nicht mehr hatte als der seltsame Typ, äh, ko konnte ich halt d da
Mhm. Das hast du dann als Chance gesehen und und dann wirklich auch bewusst noch mal neu angefangen? Mhm.
Ja, richtig, richtig. Nicht so sehr bewusst in dem Sinne von einfach ich habe halt weitergemacht, wie ich's bisher gemacht habe, aber ich wa hatte den schlechten Ruf nicht mehr, deswegen hat es dieses mal funktioniert, dass Leute auf mich zugegangen sind. <chuckles> Äh, und dann habe ich mir auch gedacht: „Wow, eigentlich ist das Gespräch ganz nett. Wow, ich habe Freunde jetzt. Okay, nehme ich.“ <laughs>
Ah, okay, verstehe. Ja, ja. Ja. Okay, super. Na, das klingt ja klingt ja nach 'ner guten Entwicklung. Sag mal, wie sah es denn, äh, mit den schulischen Leistungen aus? Also, dieses 'n bisschen Außenseiterdasein, wenn man's jetzt mal so nennen wenn ich das so nennen darf. Wie hat wie hat das so die die schulische Leistung vielleicht vor dem Schulwechsel und auch danach beeinflusst?
Ja Glück gehabt. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, das Außenseiter-sein hatte damit wenig zu tun, sondern einfach es hatte ich war Außenseiter wegen meines Grundmindsets von wegen, ich habe keine Lust da drauf, das zu machen, damit nicht zu interagieren. Und deswegen das, ne, mit der Schule. Wenn wenn ich schon ablehnend war im Sinne von: „Oh, die gucken populäre Serien, da habe ich nix mit zu tun.“ Aber natürlich mit der Schule lernen, hallo? <chuckles> Natürlich habe ich das absolut nicht gemacht.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay, okay. Da warst du einfach du warst einfach g so 'n bisschen vielleicht auch, ähm
<giggles>
wie sagt man, also, so Kontra-Autorität.
Ja, schon auch, auch.
Ja.
Ne? Das ist das, was alle machen, mache ich nicht. <chuckles> Aber definitiv einen ohne Zweck. <giggles>
Würde ich trotzdem 'nen Rebell nennen, ja irgendwo, ne? <laughs> Ja. Hättest du, o w also, wenn wir jetzt mal so auf die schulische Leistung kommen, hättest du da jetzt also, würdest du da als Erwachsener jetzt deinem jüngeren Ich irgendeinen Tipp geben, was er was er anders hätte machen sollen?
hundert Prozent. Dasselbe, was ich dann auch später selbst gemerkt habe, was das Ganze so viel leichter macht, ist einfach im like ich habe nie Hausaufgaben gemacht, das habe ich auch später nicht gemacht, aber meine Leistung ging trotzdem sehr hoch. Aus dem sehr simplen Trick, ich habe einfach im Unterricht mitgearbeitet. <chuckles> Weil ich saß davor halt und habe mich quasi einfach nur gelangweilt, im Sinne von wollte, dass es vorbei ist. Habe mir gedacht: „Wenn ich ohnehin hier sitzen muss, kann ich auch aufpassen.“ <chuckles>
Mhm. Okay, ja. Ja. Ja, na klar, das war auf jeden Fall 'n schlauer 'n schlauer Gedanke damals in de in dem Alter.
Der schlauste meiner Schulzeit auf jeden Fall. <laughs>
Okay. Sag mal, gibt es denn sonst noch Eigenschaften, ähm, von denen du sagen würdest, die hattest du damals und die würdest du dir vielleicht sogar heute so 'n bisschen wieder zurückwünschen?